วันนี้อะค่ะ จะมาขอระบายนะคะ แล้วก็มาขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะ เราอะค่ะ ลองพิจารณาตัวเองดูแล้วนะคะ เรารู้สึกว่า เราอะค่ะ มีปัญหาอะค่ะ ในการที่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองน่ะค่ะ แล้วก็อยากจะปรับปรุงนะคะ นิสัยตรงนี้อะค่ะ เนื่องจากว่า มันอาจจะส่งผลน่ะค่ะ ต่อบุคคลิกภาพของเราอะค่ะ ทำให้เวลาเราไปคุยกับใครอะ เขาก็จะเหมือนรู้ได้ค่ะว่า เราอะไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะ ตรงนี้ก็อยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะว่า เราอะควรจะปรับเปลี่ยนยังไงดีอะคะ? เพื่อที่เวลา อย่างเช่น ความไม่มั่นใจของเราอะ อย่างเช่น คือเรื่องการพูดน่ะค่ะ
อะฮะ อืม อืม ครับ โอเค ได้ ๆ ๆ ครับ เอ่อ ขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นนะครับ ตรงนี้ที่บอกว่า อ่า ข้อ ข้อที่แบบว่า อ่า อาจจะเป็นจุดอ่อนข้อบกพร่องของเรา ก็คือแบบว่าความไม่มั่นใจนะครับ แล้วทางนี้อยากจะให้ลองเล่าว่า จุดแข็งที่เรา อ่า เรามองว่า ตัวเรามีตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นนะครับ มันมีอะไร อ่า ตรงนี้อะครับ ครับ
ค่ะ ค่ะ โอเคค่ะ ค่ะ จุดเด่นของเราใช่ไหมคะ ที่เราคิดว่าตรงนี้นะคะ เป็นจุดเด่นเลย ก็คือ เราอะค่ะ เป็นคนที่อดทนน่ะค่ะ สมมุติว่า ถ้าเราอะค่ะตั้งใจจะทำอะไรอะค่ะ เราจะมีความอดทนน่ะค่ะ จนถึง บรรลุถึงเป้าหมายอันนั้นน่ะคะ ให้สำเร็จอะค่ะ อันนี้ก็คือ อย่างเช่น สมมติว่า ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราจะลงมือทำ คือก่อนหน้านี้อะค่ะเราทำงานออนไลน์มาค่ะ เราก็คิดว่าเป้าหมายของเราอะค่ะ คือต้องประสบความสำเร็จน่ะค่ะ เราก็จะใส่แบบความมั่นใจอะค่ะ ความมุ่งมั่นอะค่ะ แล้วก็ความอดทนไปอะค่ะ ต่อให้ผลลัพธ์มันอาจจะ แรก ๆ มันอาจจะยังไม่เห็นผลน่ะค่ะ แต่สุดท้ายอะค่ะ เราก็ ก็คือเป็น คือขายได้ดีอะค่ะ ทำยอดขายได้ดี แบบนี้อะค่ะ จุดแข็งของตัวเอง
ครับ อือฮึ อื้อฮือ ครับ ครับ อือฮึ ครับ อืม โอเค โอเคครับ พอเข้าใจนานมากขึ้นแล้วครับตรงนี้ เออ ที่มัน คุณอธิบายมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน อยากจะถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่า เอ่อ ตัวที่มันเหตุการณ์ไหนบ้างครับที่ทำให้คุณรู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองบ้างอะครับ? ตรงนี้
ค่ะ ค่ะ อันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า คือเราอะอยู่ต่างประเทศนะคะ สิ่งที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะ เป็นการที่เวลาเราอะค่ะ พูดสื่อสารภาษาอังกฤษอะค่ะ เอ่อ ถ้า ถ้าเป็นการเขียนอะไม่เป็นไรนะคะ แต่ว่าเวลาการพูดอะค่ะ ด้วยความที่เราไม่มั่นใจว่า เราอะสอนลูกอะค่ะ เรามี เรามีครอบครัวที่นี่นะคะ แล้วก็มีลูก สอง คนน่ะค่ะ เราอะสอนลูกด้วยเป็นแบบ 2 ภาษาอะค่ะ เราไม่มั่นใจว่าตัวเอง มันทำ มันทำให้แบบ accent เราหรือว่าสำเนียงของเราอะค่ะ มันก็อาจจะยังเป็นสำเนียงคนไทยอะค่ะ อาจจะ เวลาคนอื่นฟังอะค่ะ อาจจะยากนิดหนึ่งอะค่ะ เลยมันเทย เลยทำให้ความมั่นใจของเราอะค่ะ เวลาเราพูดออกไปอะค่ะ เราเหมือนแบบคนไม่มั่นใจอะค่ะว่า กลัวว่าแบบ จะพูดผิดพูดถูก อะไรแบบเนี้ยค่ะ ค คือกลัวว่าอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามอะค่ะ เขาจะฟังเราไม่รู้เรื่อง แบบนี้อะค่ะ
ครับ อา ครับผม อืม ครับผม ครับผม อืม ครับ อืม อืม โอเค โอเคครับ เข้าใจสถานการณ์คุณมากขึ้นแล้วครับ แล้วตอนนี้พอ พ เอ่อ พอ หลังจากที่คุณเริ่มรู้ว่า เฮ้ย! ไอ้จุด อ่า จุด อ่า ข้อด้อยหรือว่าข้อบกพร่องของเราแล้วอะ คุณเลย อ่า เคยลองพยายามจะปรับ หรือว่าเปลี่ยนในส่วนถองตรงนี้ หรือว่าพยายามพัฒนาหรือยังครับผม? แล้วก็ เอ่อ อยากให้ผลลัพธ์ มันเป็นแบบไหนบ้างครับ? ที่แบบว่าที่เรา อ่า คิดไว้ ต ตรงนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ เราอะค่ะ ก็เคยมีการลองแบบ เราก็จะลองฝึกกัง ฟังภาษาอังกฤษอะค่ะ ทุก ๆ วันเลยนะคะ ตามเจ้าของภาษาอะค่ะ เราก็ออกเสียงตามอะค่ะ เหมือนเรา พ พยายามแบบเลียนแบบเขาอะค่ะ เวลาที่เขาพูดอะค่ะ ว่าเขาพูดเป็นแบบไหน อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะเลียนแบบแบบออกมาโทนเสียงประมาณเขาอะค่ะ แต่ทีเนี้ยบางทีอะค่ะ บางครั้งอะ คือความที่เราก็ทำงาน ตอนนี้เรามีงานหลักของเราอะค่ะ เป็น เป็นแม่บ้านนะคะ งานเสริมอะค่ะ ก็มีงานที่ทำอะเป็นพาร์ตไทม์อะค่ะ เป็นงานเสริม ก็จะใช้ภาษาไทยอะค่ะ มันก็เลยทำให้ คือในหัวของเราอะค่ะมันกลับไปกลับมา บางทีแบบมันสลับ mode ไม่ทันน่ะค่ะ มันก็จะมีบางอันที่ยังติดอะค่ะ ยังติดคิดเป็นภาษาไทยอยู่ แบบนี้อะค่ะ
อือฮึ ครับ ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับผม อืม โอเคครับ อันนี้เข้าใจคุณเลยครับ อันนี้ นั้น งั้นขออนุญาตลองแนะนำนะครับผม เอ่อ ในเบื้องต้นนะครับผม ก็คือ เอ่อ ให้ อ่า ยอมรับ อ่า ตัวเราเองนะครับ ทั้งในส่วนของความสามารถนะครับผม แล้วก็ เออ ซ จุดแข็ง จุดอ่อน เพราะว่าทุกคนมันก็จะมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนนะครับ อ อ่า ของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับ ในเบื้องต้นให้ อ่า ยอมรับ อ่า ตัวเราเองก่อนนะครับผม แล้วก็ อ่า ชื่นชมแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองนะครับผมว่า อ่า ถึงแม้ว่า เอ๊ะ มันจุดอ่อนตรงเนี่ย เรา เรา เรารู้อยู่แล้วว่ามันมี ยุ จุดอ่อนอยู่ แต่เราก็มีจุดแข็งที่มันสามารถช่วยให้ อ่า อ่า ไป พับ อ่า พัฒนาหรือปรับปรุงตรงจุดอ่อ จุดอ่อนของเราได้นะครับ อย่างเช่นที่คุณบอกว่าจุดแข็งของคุณคือความอดทน นั่นแปลว่าคุณยังก็สามารถฝึกนะครับ ค่อย ๆ ฝึกนะครับ มีความอดทน ค่อย ๆ ตั้งใจฝึกไปก็ได้นะครับ อ่า อาจจะใช้ทั้งภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาไทยนะครับ ในการสลับไปสลับมานะครับ ผม ผมว่าตรงเนี้ย พอเราเริ่ม ช อ่า ใช้จากจุดแข็งของเรานะครับ แล้วก็ อ่า ใช้การฝึกบ่อย ๆ พัฒนาบ่อย ๆ ตรงเนี้ยผมเชื่อว่า เอ่อ ในส่วนของ ส จุดที่เราแบบมันยังอ่อนไป ความไม่มั่นใจอะ มัน มันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ยิ่งความไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องใช้การ เอ่อ ฝึกซ้อมบ่อย ๆ นะครับ หรือว่า อ่า คุย หรือว่าอัด อัด ส เสียงไว้ก็ได้เนาะครับเนาะ เราก็อาจจะให้ อ่า คนที่เป็น เอ่อ เป็น ส เป็นชาว เอ่อ อเมริกาหรือว่าเป็นชาว เป็น เนทิฟ จริง ๆ นะครับ ลองช่วยฟัง ลองช่วยคอมเมนต์ หรือให้ เอ่อ เอ่อ ครอบครัวของคางคุณ ที่คุณบอกว่ามี อ่า สามี อะไร ย ต่าง ๆ นะครับ ก็ช่วยคอมเมนต์ก็ได้ว่า อ่า ตรงนี้เรา เรา อ่า อ่า เสียงออก ซี่เราออกมาถูกต้องหรือเปล่านะครับ เราควรปรับตรงไหนอีกนิดหนึ่งนะครับ ผมว่าถ้าเบื้องต้นคุณลอง อ่า เริ่มจากในส่วนของ Mindset แล้วก็ฝึกแบบ เอ่อ จาก ส ตัวเราก่อนเนี่ย มันก็จะสามารถค่อย ๆ ปรับได้นะครับ อยากให้ลองตรงนี้ ด ก่อนดูนะครับ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อ๋อค่ะ โอ้โฮ แบบนี้ดีเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวเราลอง เราอะจะลองปรับ mindset เราใหม่ เราจะลองปรับความคิดของเรานะคะ ใส่ความมั่นใจ แล้วก็ความฝึกฝน และพยายามไปอะค่ะ เดี๋ยวเราอะจะยอม เอ่อ ลองฝึก ไปเรื่อย ๆ ดูอะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเราก็ฝึก พ พูดทุกวันเลยอะค่ะ ก็คือ เพราะเราก็ต้องใช้สื่อสารทุกวันน่ะค่ะ เพียงแต่ว่า เอ่อ เวลาที่เราสื่อสารกับลูกอะค่ะ อาจจะเป็นภาษาไทยแค่นั้นเอง เพราะว่าเราก็อยากให้เขาอะค่ะ ยังคงได้ภาษาไทย แบบเนี้ยค่ะ ต่อไป แล้วก็ เอ่อ แต่ว่าบางทีอะลูกก็จะมาช่วยสอนเรานะคะ อย่างเช่นเวลาที่เราออกคำ เสียงผิด อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีการ พูดอะค่ะ พูดบอกเราอะค่ะ อ๋อ ออกเป็นอย่างนี้นะแม่ อะไรอย่างเงี้ย ออกคำนี้ให้ถูกนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เหมือนมีผู้ช่วยตัวน้อยด้วยนะคะ แล้วก็ เราก็ยังมีสามีอะค่ะ เดี๋ยวเราอะจะลองฝึกกับสามีทุกวันนะคะว่า เวลาการสื่อสารของเราอะค่ะ มันออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พูดฟังรู้เรื่องไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า คือ เริ่มแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ แต่ด้วยความที่ อาจจะเราย้าย ตั้งแต่เราย้ายบ้านมาอะค่ะ เรารู้สึกว่าเรามีความกังวล หรือมีความเครียดวิตกกังวลบางอย่างอะค่ะ ที่ยังไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมอะค่ะ ใช่ค่ะ มันก็เลยทำให้อาจจะ เกิดความไม่มั่นใจตรงนี้อะค่ะ ไม่รู้ว่ามัน มันเกี่ยว ด ด้วยหรือเปล่าอะคะ?
ครับ อา <clears throat> อือ ครับ อา ครับ หึ อืม ครับ ครับ อา ครับ อืม อา ครับ ครับ อือฮึ อ๋อ โอเค อ อืม ก็อาจจะแบบว่า มันก็มี อาจจะมีส่วน แล้วก็เป็น มันหลาย ๆ อย่างนะครับ ในส่วนของสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยที่ทางคุณเจออยู่ แล้วเข้ามาเอี๊ยด แล้วก็อยากจะแบบ เอ่อ ลองแบบว่า เอ่อ แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า เอ๊ย ให้ ให้คุณลองพยายามแบบว่า เอ่อ ลองดูว่าจุดแข็งจุดอื่น ๆ ของเรา มีจุดไหนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผม ซึ่งมันก็อาจจะช่วย มาช่วยในส่วนของเสริม หรือพัฒนานะครับ จุดที่เราอยากจะปรับปรุงให้เพิ่มมากขึ้นได้อีกนะครับ ก็คือ เอ่อ ลองแบบว่า อ่า อีกอันหนึ่ง ก็คือแบบว่า อยากให้ลองทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างเยอะ ๆ นะครับ เพื่อจะได้ค้น ค้นพบ หรือว่าค้นหาในส่วนของทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะ อ่า มันก็อาจจะเพิ่มในส่วนของ กลายเป็นจุดแข็งของเราก็ได้ เพราะว่ามันก็จะมีบางอย่างเหมือนกันที่บางที เอ่อ เรา อ่า อาจจะเป็น อย่างเช่น ช่วงเด็ก ๆ เราอาจจะไม่ชอบทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับ แต่พอโตมาความคิดเราเปลี่ยนนะครับ หรือว่าเราโตขึ้นพอเรากลับมาทำเราอาจจะชอบ หรือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับ มันก็เหมือนการ อ่า ค้นหาตัวเราเองใน ใน ในมุมใหม่ ๆ ในวัน ในวันที่เราเติบโตขึ้น ในวันที่เรามีแบบว่า เอ่อ ประสบการณ์มากขึ้นนะครับ จุดนี้มันก็จะ เอ่อ สามารถ ส อ่า ช่วยเสริมมุมมองนะครับ แล้วก็ปรับในส่วนของ เอ่อ ตัว เอ่อ จุดแข็งของเราเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับทีนี้
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ โอเคค่ะ พอคุณพูดแล้วก็นึกตามเลยนะคะว่า เนี่ยค่ะเราก็มองหาจุดแข็งของเราจุดอื่นน่ะค่ะ คือเราอะเป็นคนอัธยาศัยดีอะค่ะ ชอบ ก็คือไม่กลัวกับการที่เราจะเริ่มพูดคุยก่อนน่ะค่ะ เราสามารถแบบ ร เริ่มบทสนทนาก่อนได้อะค่ะ พูดคุยก่อนได้อะค่ะ ก็คือตรงนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็นส่วนที่เป็นจุด แบบ จุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรา คือก็ไม่ได้กลัวอะค่ะ ไม่ได้ คือกังวลหรือไรอย่างเงี้ยค่ะ สามารถพูดคุย หรือว่าชวนคุยได้ก่อนค่ะ ก็คิดว่า แล้วก็เราเป็นคนอัธยาศัยดีอะค่ะ เราสา ก็คือพูด เราก็คือยิ้มแย้มอะค่ะ ไม่ได้เป็นคนแบบหน้านิ่ง หรือว่าหน้าตึง อะไรเงี้ยค่ะ เป็นคน ค่ะ มีอัธยาศัยดีอะค่ะ ก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งที่ ถ้าเกิดสมมติว่า ใครได้พูดคุยด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะได้ คือเข้าถึงตัวตนเราได้นะคะแบบที่เข้าใจได้ง่าย อะไรอย่างงั้นน่ะค่ะ ก็คิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นส่วนดีนะคะ
ครับ อืม ครับผม อืม <swallows> อะฮะ อา ครับผม อา โอเค ก็ เฮ เลยผมว่า เออ พอคุณบอกว่าจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของคุณมา ผมว่ามันก็อาจจะมา ซ ช่วยเสริมจุด เออ จุดอ่อนหรือจุดที่อยากจะปรับปรุงได้เลย อย่างเช่น ความไม่มั่นใจเนาะ เราก็อาจจะใช้จุดแข็งของเรา เอย ด้วยความที่เราอัธยาศัยดีนะครับ ค่อย ๆ สร้างความมั่นใจเพิ่มนะครับ ในการที่แบบว่า อา จะ อา กล้า อะ ไปคุยกับคน อา คนที่แบบ อา ไม่รู้จักนะครับ คนใหม่ ๆ นะครับ หรือว่า เออ เป็นในส่วนสถานการณ์ใหม่ ๆ นะครับ พรุ่งนี้ผมว่ามันก็ เออ พอคุณทำบ่อย ๆ ความมั่นใจในการที่อะ คุณบอกว่า เฮ้ย เออ อาจจะเป็นเรื่องของภาษาใหม่ ๆ ที่เรา เออ ไม่ใช่ภาษาแม่ของทางเรานะครับ ตรงนี้พอเรา เออ มีในส่วนอัธยาศัยดีนะครับ การที่เรา เออ ในส่วนของฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะมองเห็นว่า เอ ตรงเนี่ย เออ เขาก็อยากคุยกับเรามากขึ้น อยากจะ อา ช่วยสอนหรือช่วยแบบว่าสื่อสารกับเรามากขึ้น มันก็อาจจะสุดท้ายทำให้กลายเป็นผลดีนะครับ ที่จะทำให้ เออ ทักษะตรงที่เรามีความกังวลอยู่มันค่อย ๆ ดีขึ้นนะครับผม ก็อยากให้ลองค่อย ๆ แบบว่า เออ ฝึกบ่อย ๆ นะครับ ค่อย ๆ ปรับนะครับ เชื่อได้ว่าตรงนี้ ซ เมื่อเรา เออ ค่อย ๆ ทำแล้วก็ เออ แบบว่าแบบวัดผลทีละเล็กทีละน้อยนะครับ ไม่ต้องแบบว่าต้องการผลแบบก้าวกระโดด เชื่อว่าตรงนี้คุณได้ ทำได้สำเร็จแน่นอนนะครับ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ พอคุณพูดไปเราก็แบบนึกออกได้เลยว่า เราจะต้องแบบ อาจจะเดี๋ยวเราจะตองตั้งเป้าหมายดูอะค่ะ แล้วก็ คือถ้าเราสำเร็จไปทีละขั้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าเรา ก็คือจะเสริมความมั่นใจของเราอะค่ะ ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็คิดว่า ก็คือจะทำให้ความมั่นใจเราอะค่ะ ก็คือค่อย ๆ มีความมั่นใจมากขึ้น วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ค่ะ เดี๋ยวจะลองนำไปปรับใช้ดูค่ะ
ครับ ครับ ด้วยความยินดีเลยนะครับผม ตรงนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการที่แบบว่า อ่า จะค่อย ๆ เอ่อ ฝึก แล้วก็ปรับในส่วนของเป้าหมายเราทีละเล็กทีละน้อยนะครับ แล้วก็ อ่า เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดคุณแบบค่อย ๆ ทำตามตรงนี้นะครับ ก็จะได้ อา บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ